あの、私今会社員をやってるんですけども、ん、とにかくですね、仕事が本当に忙しくて、なんかこう昼や昼休憩とか、そういうのをこう1時間取るっていうことがほんとにできなくてですね、こううん。
はい。 ああ、そうなんですね。 はい。 あ、それも結構取れない状態なんですね。はい。
うん、そうなんです。それで、まあ、なかなか休憩とか、こう、ね、取れなかったり、あと、緊急対応とかもね、時間を問わずこう連絡が来るような状態で、こう一時も休まらいな休まらないような気持ちみたいのもあったりするので、ちょっとその辺悩みがあって聞いてもらったり、アドバイスいただいてもいいですかね？
ううーん。 はい。 はい。 はい。 あ。そ はい。あ、かりました。いや、それは大変ですね。なんか、こう緊急対応とかっていうのは、もう時間を1日問わず、の、いつ来るか分からないという感じなんですかね。
うーん、そうなんですよね。あの、ちょっとインフラ系のサービスを提供したりしているので、どうしてもこうシステム障害とかが起こると、あのユーザーさんがいっぱい使ってらっしゃる利用者さんがいるので、やっぱこう緊急対応しなきゃいけないっていうのはイレギュラー的にこう24時間365日どんどん来るみたいな、そういった点もあって、なかなか心身ともに休まらないみたいな、ちょっとヘビーだなみたいな感じがあるんですよね。
うーん。 あ、はい。 はい。 はい。 はい。 ああ。 はい。 はあ、なるほど。もうほんとに24時間、も、いつ来るか分からないっていう状況っていうのは、まあ、確かにこう精神的にこうなんか圧迫されるようなところも、うーん、常にあるんではないかなっていう風に思うんですけれども、もう睡眠とかそういうものっていうのは結構取れてたりはしますかね？
うん。 うん。 そうですね、睡眠もだから、あの寝てたと思ったらね、あの連絡が来ちゃったりとかもあるので、まあ、ちょっとそういうちゅう寝てても中断されるとか、あと例えばあのちょうど今ぐらいの時間、例えば夜の12時ぐらいとかに連絡が来てしまうと、どうしてもこう寝る時間が2時3時とかどんどん対応してる中で遅くなってしまうっていうことは結構あるんですよね。
はい。 はい。 はい はい。 はい。 はい。 あ、もう1つの対応が、もうほんとにもう数時間単位で続いてしまうことがあるっていう感じなんですかね？
うん、そうなんです。だからその緊急対応の方はまあね、あの誰かがやらなきゃいけないっていうので、ま、やってはいるんですけど、まあ、ちょっとなかなか負担も大きくて、やっぱりこう休まらないっていうのがね、あって、で、平日はね、あの冒頭でお伝えしたように、ほとんど会議で埋まってしまって、自分の作業も残業してやるしかないみたいな選択肢になってるんですよね。
なるほど。 はい。 はい。 はい。 うーん。 ああ。 なるほど。ま、会議の量がもう膨大っていうことなんですよね。なるほど。ま、会議はもう必ず出なきゃならないですしね。なるほど。ま、常にこう脳が、アイドリング状態というか、もう365日24時間ずっとその状態っていうことなんですかね？うーん。
うん。 うん。 うーん、そうですね。ま、ささすがにね、帰りの電車に乗っている最中とか、ちょっとしたね、こう今連絡が物理的に取れないんですみたいな状況はね、確かにあったりもするんですけど、例えば同じ中間あの、私中間管理職やってて、中間管理職で同じレイヤーの人も、実家に帰ってますって時も仕事してたりとか結構してるので、こういろんな人がなんか似たような環境に置かれてるっていうのはやっぱ常日頃から感じてるんですよね。
はい。 はい。 はい。 はい。 なるほど。 ああ、なるほど。もう常にこうあの同じ環境に置かれているということは、例えばこの仕事は今できないからっていうことで、その他の人に投げるということも、あんまりできない状況なんですかね？
うーん、会議えば平日の、そうですね、会議とか、まあ、やっぱり自分がこう、Outlook とかで来るんですけど、必須の参加者か任意の参加者かっていうのが分かるようになってて、必須になってるとちょっとやっぱり欠席するっていう選択肢がなかなか取りづらいんですよね。よっぽどのじゃないと。うーん。
うーん。 はい。 はい。 なるほど。 あ、それは確かに。 おうですね、うーん。
うーん、なので、ちょっと他の人に頼むっていうのが、なかなか難しいなっていう感じはしてるんですよね。
はい。 あ、はい。 なるほど。なんかこう、人手不足だなとか、なんかそういう所も感じるところあります？
うーん、そうですね。やっぱりあの、もうちょっとね、人員がいたらっていうのはね、確かにおっしゃるようにあるんですけど、どうしてもね、こう、う人事予算とかが会社で決まっているので、こう、なんでしょう、うん、どんどんどんどん人増やしましょうっていう形にはやっぱりね、ちょっと多分できない部分があったりしてそうなんです。だから、うん、私と特に、ま、会議はね、ちょっとレイヤー別に出なきゃいけないのはどうしてもあるんで、あと部下の皆さんのワンオンワンもね、しなきゃいけないので、そこもね、意外とどんどんどんどん積み上がっちゃうんですよね、時間が。
はい。 はい。 はい。 そこは、難しいですよね。ちみそうですね。 はい。 はい。 なるほど。なんかこう、少しのこの休憩を、あの繰り返すというような感じで、あの、休むっていう方法とかも取られたりはしてますか？
うん。 いや、まだそういったことはやったことないんですよね。そういうのってやっぱりメリットとかあるんですかね。
はい。 あ、そうですよね。やっぱりこの、なんかあのずっと同じ作業とか、この毎日繰り返しのその会議とかっていうのがあると、でも、あのなんかこう、そうですね、隙間時間みたいなものっていうのが多少あったら、そこで少し休憩を取るという事ができるんじゃないかなっていう風には思うんですが、それも結構難しいですかね。
うん。 うん。 うーん、ま、もちろん、なんていうんでしょう。私タバコ吸わないんですけど、タバコ休憩みたいなことをね、されてらっしゃる方もいらっしゃいますし、から、うーん、例えばお手洗いももちろん自由に行けたりするので、あのそこまでガチガチではないので、まあ空いてる時間とか、会議がなんか急遽キャンセルになったとかでいちじかん開くとか30分開くっていうそういうケースもあるんで、例えばそういうとこでちょっとね、リフレッシュどうしてもね、仕事しちゃうんですよね。だけど今おっしゃったように、なんかちょっと休憩取った方がいいのかもしんないですね。
はい。 はい。 はい。 なるほど。 はい。 はい。 あ、ですよね。 ははい。 そうですね、こう、まあ先ほどもちょっと言ったんですけども、常にこう脳があの、アイドリング状態になっていると、やっぱりこう休息はできないと思うので、なかなか。こういうそうですね、あの、うそう、な何かこう、うーん、まとめた休息の時間というのは、やっぱ睡眠ぐらいしかないと思うんですが、他になんかちょこちょこ、あの休息できたら、その時にはあの少しリフレッシュできるように、まあ、そうですね、タバコはあのお吸いにならないということでしたけれども、なんかこう、外にちょっとあの出てみて、リフレッシュするとか、そういうところがあればいいかなっていう風には思うんですけれども。うーん、そうですね。なんかこう睡眠っていうのは、もうがっつり取れないっていう事であれば、何かこう、ほんとに睡眠寝つきやすくなるような、うった、例えば寝具を変えてみるとか、そういったものも1つ選択肢なんじゃないかなっていう風には思いますね。
うん。 ふん。 え、そう。はい。 うん。 うん。 うーん、なるほどですね。私その今おっしゃってくださったことで言うと、2つね、いただいてたと思って、1つがまあ、あの、勤務時間中にお休みがあったらまあ外をね、出たらどうかっていうことで、正直あんまり外に出たことなかったんですよね。だから、うん、なかったので、えっと、うーん、ま、ちょっと雨の日は難しいんですけど。うーん、まあ、ちょっと1度ね、同僚とか、ま、同じタイミングでね、あのちょっと手が空いてるようなら しながら、あの、こうちょっとこう駅まで遊歩道みたいになってるんで、そういうとこ歩いてもいいのかななんて思ったり、あと何でしたっけ。もう1個おっしゃってましたよね。ええと、そっか、寝具を変えるんでしたっけ。ええと、寝具を変えるのも、うんと、ちょっとこう今の家に引っ越して、その時に IKEA とかニトリで買ったやつ、そのまんまにしていて、あんまりこう変えるとかはしてなかったんです。だから、あ、うん、ちょっとね、まあ今のままでも、まあ、いいかなと思いつつ、ま、もっとランクが上のよく寝れるっていうのを探しても良さそうかなと思いました。
うん。はい。 はい。 はい。 あ、そうなんす。 はい。 あ、はい。 はい。 うーん。 それはいいですね。 あ、はい、あの睡眠で。はい。はい。 はい。 はい。 はい。あ。 あ、そうなんすね。はい。 はい。 はい。 そうですよね、なんかあの例えば、ていは低反発のマットレスとかでもかなりいいって言いますし、やっぱりこう寝つきがどうしてもこう、あの悪いと、こっからあのまたあの仕事のあの電話とか来てしまうと、また寝つきが悪い状態でっていうと、どうしてもこう、非効率になってしまうので、もうほんとに入眠するまでが、あの短いような時間を作ってあげるとすごくいいと思うので、例えばこう、まあ低反発マットレスっていうのは結構流行ってるんですけども、もう腰痛がすごいとか、あとは例えば、寝返りをこう頻繁にこう打つ方は、逆にこう高反発のものもいいっていうことがあるので場合もあるらしいので、まあご自身に合ったものを結構そういう、なんてんすかね、変えてみてもいいかなっていう風には思いますね。
うん。 うん。 はい。 うん。 うん。 ええ。 うん。 うん。 うん。 ふーん。そういう感じなんですね。正直その低反発とか高反発とかあんまり私わかってなかったんですけど、なんかあれですかね、お店の人とかにもね、聞いたり、あの、ま、ネット上のね、レビューとか見つつ、なんかそういうのをちょっとそもそもいくらぐらいね、するのかも私あんまりよくわかってないので、ちょっとね。うん、多分ある種、なかなか時間の制限がね、解消するのが難しいっていう感じがすごくするので、睡眠の質を上げるっていう方向に舵を切ってもいいのかなって今お話聞いて思ったんです。
はい。はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 あ、そうですよね。うーん。 はい。 はい。 はい。 あ、そうですよね。まさにこうあの質が上がれば、ほんとにパフォーマンスも仕事のパフォーマンスとかも上がると思いますし、どうしても寝だめとかって人間できないので、どうしてもあのそのダメージっていうのはやっぱりあの日々、あの浴びることになってしまうので、やはりこう質を上げて、ほんとにこう深いところまであの眠りの質を上げるといいと思います。うーん。そうですね。はい。
うん。 うん。 うん、なるほど。ちょっとあんまり今までその睡眠の質を上げるっていうこと本当に全然やっていなくて、おっしゃってくださった寝具の面でも別に特にこだわりなく、適当ある種、適当に買ってた面もあったり。あと、うん、寝具以外でもこう、何でしょう、短い時間でもより深く眠れるようにするのって他にも何かあったりするんですかね？
はい。 はい。 はい。 ああ、なるほど。はい。 はい。 あ、はい、そうですね。あとは例えばボディスキャンっていうのをやってみてもいいかもしれないですね。なんかこう、はい。あ、あのこう寝る時にですね、こう頭からつま先まで意識をこう集中して、パッとこう、あの意識をこう、なんてんすかね、あの、ええ、そこのい一部、例えば目だったら目、ええ頭だったら頭、こめかみだったらこめかみ、ええと、そうですね、手だったら手っていう風に力を入れて、パッと意識をあの、こう解放してあげる。で、あのリラックスするっていうのを、頭からこうつま先までやることによって、まああの、寝つきが良くなるっていう、まあこれ多分あの米軍が考えたあの、はい、ものなんですけれども、ボディスキャンっていうのは結構有効だということなので、ぜひ、はい、あの取り入れていただければと思います。はい。
ボディスキャン、それって何ですか？ うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 ふーん。 うん。 そういうのがあるんですね。ちょっとほんと全然知らなくて初めての用語で最初アプリかと思ったんですけど、でも違うってことがわかったので、ちょっとあの検索したりちょっとしてみますね。いや、なんかお話しできて少しすっきりしました。今日はどうもありがとうございました。
はい。 はい。 はい。 はい。 あ、はい。 あ、はい。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
はい。